Hımm, evet. Şey, eee, Türkiye içerisinden, eee, erişim sınırlaması yapılabiliyor ama, değil mi? İnsanlar sanırım VPN kullanarak
Evet, evet. Evet, VPN kullanarak, eee, girebiliyorlar. Hani, onun dışında bildiğim, eee, benim yok. Senin var mı?
giriyorlar. Ya ben de hiç hiç öyle, hani, çok büyük bir şey olmadığı sürece, eee, bu konuda, ııı, yaptırım alan, işte, bir hapis cezasıydı veya, işte, parav para cezasıydı alan haberler konusunda, bilmiyorum, en azından. Diğer konularda sosyal medyada denetim var. Mesela, reklam yanıltıcı olmaması gerekiyor ya da, işte, bir fenomen bir ürünü kullanıyorsa, mutlaka, işte, reklam olduğunu belirtmesi gerekiyor. Ama bence bu haber konusu, sosyal medyadaki haber konusu, eee, biraz o boşlukta kalmış gibi hissediyorum. Yani, bi-bir eksiklik varmış gibi hissediyorum, denetim açısından. Ve halkı, eee, bu kadar tetikleyen haberlerin aslında, eee, normalde tutucu bir insan değilim ama bi bir miktarda denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü halkın duygularıyla oynamanın bir bedeli olmalı diye de düşünüyorum, bir yandan da.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle, denetlenmesi lazım. Kesinlikle, öyle. Sonuçta, deformasyona yol açıyor bu tarz şeyler, durumlar, haberler, yalan yanlış durumlar. Tabii, bir de istenmeyen bir durum.
Evet. Evet ve insanlar, ııı, evet ve insanlar şöyle bir şeye düşüyor: Eee, o anki o tetiklenmişlikle birlikte kaybedeceklerini de düşünmeden, galeyana gelebiliyorlar. Mesela, benim şöyle bir örnekle karşılaştığım olmuştu. Eee, haberlerden, işte, teti aşırı derecede tetiklenen bir arkadaşım kendi sosyal medyasında bir, eee, tekrar paylaşım yapıyor bu konuyla alakalı ve eee, bu hani, bir kamu kuruluşunda çalıştığı için kendisi için bir, eee, sakıncalı durum oluşturuyor ve cezaya tâbi oluyor. Aslında o insanın hayatıyla da oynamış oluyorlar, yani, baktığın zaman.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. A!